Sì. Okay, okay interessante. Guarda, ehm, dato che hai parlato appunto di di scrittura, no, e hai condiviso questa storia stupenda, ehm, tu invece nella scrittura, ehm, magari, ehm, dopo questa esperienza, mhmm, hai hai appreso qualcosa che hai mantenuto anche nella tua scrittura, oppure ehm, come è stato per te, poi il ehm, dopo aver scritto questo libro, o questi volumi?
M ma in realtà per me, <smacks lips> scrivere questo libro è stato relativamente facile, perché appunto, ti ti come ti dicevo, ehm, fin da piccolina mi raccontavano queste storie, e per me son sempre state affascinanti. Quindi, nei miei racconti, è capitato che io comunque fossi influenzata, da da questo period da quel periodo storico, da quell'ambiente che è lontanissimo, davvero, ormai sembra un alt cioè, i miei genitori facevano letteralmente i contadini, ma i contadini di una volta, non c'avevo neanche il trattore, cioè è proprio sembra Verga delle volte; e quindi <chuckles> sì, sì, sì, Verga, sum ve verismo puro. Eh, e quindi devo dire che io già ero molto influenzata da questo, quindi è stata addirittura una conferma questo po anzi, mi son proprio espressa al massimo, perché ti dicevo, insom per 6 volumi, capirai, mi son sfogata, ho dato tutto il verismo possibile.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Ma penso. <chuckles> Eh infatti. Verismo, sì sì. Mh-mh. E invece. Si, quindi, insomma hai hai e hai imparato tanto, forse anche perché non era non è stato fo forse così così semplice buttare giù o comunque così facile, buttare giù te questi in uhm, tutta questa storia, no, poi magari anche, ehm, dettata più che dettata, descritta, da da tuo zio, con con le sue parole, quindi anche cercare di trovare un equilibrio.
No. Sì. Poi considera che mio zio, ehm, par parlava siciliano e francese. Italiano non l'ha mai imparato.
Ecco. <chuckles> Sì, sì sì.
Quindi c'era questa comunicazione, insomma, un po' complessa.
Mhmm, ho capito. Beh, ehm, devo dire, davvero molto molto interessante, mi hai fatto fare un un salto n nel passato, in un passato che non ho vissuto, che però, ehm, come dicevi tu, un po' avendo letto i libri di di Verga che a me piacciono molto, ehm, insomma me è stato molto, molto bello. Quindi io ti rin ringrazio per aver condiviso questa storia, e spero che tuo zio insomma, sia sia in s ancora in salute, no, in Belgio? E, ehm, insomma, per ora ti saluto.
Mh-mh.

Okay.
<clicks tongue> Però non stava bene quindi era in ospedale. Allora lui andava coi libri in ospedale per stare con lei e lei lo aiutava a ripassare, no, perché insomma riuscire a fare il tranviere sarebbe stato un passaggio pazzesco, perché uno stile di vita assolutamente migliore, non c'era proprio paragone. E infatti gli è riuscito e mio zio per tutta la vit cioè fino alla pensione ha fatto quello e non ha mai preso la patente.
Mh. Ah, ma dai. Mh-mh. Certo. Ma dai, che grande. Ecco, è un sì è pro è proprio un un uomo e e una storia di di altri tempi, no, si percepisce da da da quello che racconti. Ma, ecco adesso mi hai fatto venire voglia anche di leggere questo libro, dato che è una storia eh
<giggles> Sì, decisamente. Sì. <laughs> No, ma guarda te lo sconsiglio. <laughs>
No vabbè, però insomma, se e eventualmente se se io volessi leggere questo libro lo lo posso trovare online o
No, lui ha stampato solo diverse copie per la famigl per i suoi nipoti, per no, non non non è stato pubblicato da nessuna parte, son solo stampato per la famiglia, però appunto a me fa sempre ridere sta roba che, cioè, è vero che lui aveva tante cose da raccontare, però davvero le mhmm non mi ricordo se son 5 o 6 volumi.
Okay. Ci sta. Sì. Eh, e certo quindi somma una <chuckles> una bella saga <chuckles> quella di tuo zio.
È una piccola enciclopedia. Sì, sì, sì, perché lui parte proprio dalle origini, dalla sua nascita fino a quando è diventato nonno in pratica.
Ah, certo. Beh sì, insomma sa sarebbe sarebbe anche una una bella serie secondo me, che potrebbe potrebbe andare forte, no, uhm, in stile un po' L'Amica Geniale oppure, uhm, Mare Fuori, non so queste <chuckles>
Beh, sì. Sì, sì perché appunto ap alcuni eh sì. Sì, des c'è tutta la storia d'amore. No, no, vas lavorata bene ce ne sarebbe perché sì, s è s son storie di migrazioni interessanti, poi lui non è l'unico che si è spostato, anche un mio zio e mio padre, però poi son tornati tutti in Italia. Lui è l'unico che è rimasto all'estero.
Eh, infatti Eh, immagino.